बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। जैसे आपने खाने की बात कही, भोजन की बात कही, तो इसमें मेरा भी यही मानना है कि एक तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नाश्ता जो है वो हमें काफ़ी अच्छा लेना चाहिए। और फिर दोपहर का खा खाना जो है थोड़ा हल्का लें, और फिर शाम का खाना अगर हो सके तो बहुत ना के बराबर शाम का खाना खाएँ। और कोशिश ये करें कि सूर्यास्त से पहले खालें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में ये देखा गया है कि जो मेटाबॉलिज़्म है, जो पाचन शक्ति है वो कम हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे अ, पाचन शक्ति को प्रभाव करेंगी और जब वो अ, भोजन सही से पच नहीं पाएगा, तो हमारे मस्तिष्क को सही पौष्टिक नहीं पहुँच पाएँगे। तो जिसकी वजह से वो ये सब ये, ये कि अ, विभिन्न-विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होंगी हमें। जैसे डायबिटीज़ हो सकती है ज़्यादा हम लेट खाने तक खाएँगे और प्रकार के मानसिक रोग हमें अ, प्रभाव कर सकते हैं। तनाव, डिप्रेशन, एंग्जायटी ये सब चीज़ें हमें जो है प्रभाव कर सकती हैं। तो खाने का ब बहुत, बहुत महत्व है इसमें अगर देखा जाए तो। तो हमें खाने में एक सलाद ज़रूर हमें ऐड करनी चाहिए, हरी सब्ज़ियाँ हमें ज़रूर खानी चाहिए खाने में। हरी सब्ज़ियाँ देखा गया है जैसे कोई भी मौसमी सलाद वग़ैरह है उनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स ऐसे मिनरल होते हैं जो डिप्रेशन को दूर करते हैं डिप्रेशन तो इसमें आपकी क्या
हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ जी। जी। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने और देखिए मौसमी फलों का और मौसमी सब्जियों का बड़ा योगदान है, अ, आपका तनाव कम करने में भी। आप वही हैं कि आप देखिए अच्छा खाना खाएँगे तो आप अच्छे सोच रखेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे लोगों से। आपका पेट अगर संतुष्ट है अ, हर तरीके से कोई परेशानी नहीं है, तो आप अ, मानसिक तौर पे भी मुझे लगता है कि अ, स्वस्थ रहेंगे। और बिल्कुल अ, जैसा कि सीज़नल आपने अ, मौसमी फलों और अ, सब्जियों की बात की, तो मेरे लिए मुझे भी यही लगता है कि भाई देखिए इतने अ, विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं वो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और तनाव कम करने में अ, बहुत हद तक मदद करते हैं इंसान को।
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल।